Ja, ähm, ich habe folgendes Problem. Und zwar 1. bin ich jetzt, glaube ich, von Natur aus nicht so der ordentlichste Mensch. Und dann kommen ja weitere ungünstige Faktoren hinzu. Ähm, 'ne Wohnung, die eigentlich zu klein ist, beziehungsweise zu viele Gegenstände, die ich besitze und die ich, äh, mich nicht traue wegzuwerfen, und wo grundsätzlich so bisschen die Struktur fehlt. Also, dass letztendlich ja, äh, bei mir alles durcheinanderfliegt, kann ich sagen und ich nur in Teilbereichen das schaffe, das einigermaßen so zu systematisieren. Ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für mich, wie ich das schaffe, sozusagen auf den gesamten Wohnungsbereich auszuweiten?
Ja, das kann ich natürlich verstehen, dass das für dich etwas unbefriedigend ist, ne? Wenn du da nur Teilbereiche wenn du es nur bei Teilbereichen schaffst, 'n bisschen zu strukturieren. Hm, kannst du da vielleicht, bevor ich dir da 'n Rat gebe, das 'n bisschen konkretisieren? Ein Beispiel vielleicht nennen, wo du es schon schaffst oder wo du es vielleicht nicht schaffst?
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Also, genau, also zum Beispiel höre ich ganz gern Musik, so, jetzt habe ich natürlich 'n Plattenspieler auch und auch seit, ja, eigentlich längerer Zeit habe ich so Regale, die halt, s sage ich mal, für Schallplatten auch geeignet sind, so. Also was ist was, sage ich jetzt, mal Musik angeht, auch CDs und so weiter, da habe ich das einigermaßen systematisiert und auch so, dass alles in 1 Bereich der Wohnung steht. Also da, wo jetzt zum Beispiel die Stereoanlage ist, so. Mit Büchern klappt das auch so einigermaßen. Ich habe halt so'n paar Bücherregale, dann liegen auch manchmal so Bücher rum, die ich gerade lese oder wo ich was drin gesucht habe, so, das ist alles okay. So, das große Problem sind bei mir, aber, ähm, also so Papierkram, also alles, was so an, ähm, b ja, Post kommt, Sachen, die liegen bleiben und so weiter. Das ist halt eigentlich so das das Hauptproblem, oder jetzt auch Leergut, leere Flaschen. Das ist für mich auch 'n Riesending, weil ich habe halt leider auch kein Auto und, ähm, müsste dann in so 'ner Riesenaktion das irgendwie alles wegbringen. Also, das ist oft problematisch.
Mhm. Okay. Ah. Mhm, ja, ja, okay. Und, ähm, wie sieht denn deine Wohnung aus? Also ist die groß, ist die klein? Hast du viel Stauraum, wenig Stauraum? Wie kann ich mir das vorstel
Mhm, ne, genau, also, die Wohnung ist vergleichsweise klein. Es ist auch nur ein großer Raum für Wohnen und Schlafen eigentlich. Und da dann ist Küche und Bad noch mal extra. Und es ist vergleichsweise wenig Stauraum. Also, ich habe 'n Keller zwar auch, ähm, der aber ja, gut, er ist jetzt im Verhältnis zur Wohnung eigentlich normal groß. Ähm, ja, steht aber auch eigentlich zu mit vielen Sachen.
Okay. Und wohnst du im Erdgeschoss oder wohnst du etwas weiter oben?
Ne, ich wohne tatsächlich im Erdgeschoss, also, Souterrain eigentlich sogar.
Mhm, okay, okay. Und ist das 'n Mehrfamilienhaus bei dir?
Mhm. Genau, es sind sechs Parteien insgesamt, ja.
Okay. Mhm, und du hast jetzt da auch das Beispiel erwähnt, grade mit den Flaschen, ja, dass, ähm dass die sich so 'n bisschen stapeln. Ähm, wie oder wann, in welchen Abständen schaffst du die denn weg und wohin schaffst du die?
Mhm. Mhm. Also, ähm, manchmal es gibt ja so Lieferdienste natürlich, bei denen ich dann bestelle, das ist ja auch ganz praktisch. Und da nehmen die ja in der Regel auch das Lehrgut mit, wenn es denn dem den neu bestellten Sachen entspricht. So, dann habe ich aber genau, das Problem, dass ich manche Sachen also, jetzt auch Einwegdosen zum Beispiel, ne? Ähm, die kann ich dann natürlich da nicht so mitgeben. Das ist eigentlich so, ähm, der Punkt. Dass es also, sage ich mal, ähm, viel Pfand betrifft sozusagen. Ähm, ja, Getränke, die ich so unterwegs kaufe und dann nicht, ähm, ja rück zurückgeben kann, wenn 'nen Lieferdienst kommt.
Mhm Mhm. Okay. Okay, olso, wenn ich das richtig verstanden habe, schaffst du die Getränke jetzt, also, die leeren Getränkebehälter, nicht selbst weg, ja?
Ähm, genau, so kann man's beschreiben, ja.
Okay. Und trotzdem, also, du hast ja gesagt, du lässt die vom Lieferdienst mitnehmen, ja? Und trotzdem sagst du ja, „es ist noch 'n bisschen so unbefriedigend, dass, äh weil ja trotzdem noch irgendwie Getränke bei dir also, Getränkebehältnisse da, ähm, den Platz wegnehmen“. Ja, okay, hast du denn irgendwie 'nen zur Not 'nen Supermarkt in der Nähe, wo du die abgeben könntest? Oder zur Not auch solche solche, ähm, Abfallcontainer für für Getränke, also, für für leere Getränkebehälter?
Ja. Ja. Ja, ja. Also, es gibt einen Glascontainer. Der ist allerdings 'ne Ecke weg. Äh, da bin ich halt auch schon mal hingegangen. Zum Beispiel, wenn jetzt Weinflaschen oder so wenn sich das, äh, an an, äh, sammelt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mal da hinzugehen. Ähm, ja, das ist so 'n bisschen, wie soll ich das beschreiben, auch so 'n bisschen falsche Eitelkeit. <chuckles> Ich will da nicht, äh also, mit diesen Glasflaschen ist das halt so 'n für mich problematisch. Ich will nicht wie so 'n Penner aussehen, der hier mit, äh, weiß ich nicht, äh, stapelweise Lehrgut so rumläuft, ne? Ich meine, es ist mir egal, f f ob die Leute sehen oder so, wie viel Wein ich getrunken habe, darum geht's mir irgendwie nicht. Aber das ist trotzdem ist es halt, auch mit diesen Pfandflaschen jetzt auf den Weg zum Supermarkt, ist das komisch. Also, mit diesen Plastikdingern, das geht ja noch. Die sind erstens leichter und machen auch nicht so viel Lärm. Ähm, das habe ich zum Beispiel schon öfters gemacht, dass ich dann, ähm, damit zum Leergutautomaten gegangen bin, ja.
Ja. Mhm. Okay. Okay, wenn du sagst, „du willst nicht so viel auffallen mit diesen Flaschen“. Das kann ich natürlich verstehen. Hast du vielleicht, äh, 'ne Art großen Rucksack, den du dafür verwenden könntest?
Mhm, mhm. Ja, genau. Also, ich habe dann zwar 'n, ähm oder auch so größere Einkaufstaschen, sowas, wo ich das dann sozusagen drin mache. Aber man man hört die ja, ne? Also so, es ist ja jemand d wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel mit der Tasche irgendwie im Bus fahre, ähm, äh, hören ja Leute dann, die neben mir sitzen, so was da drin ist. Also, ich bin vielleicht da 'n bisschen paranoid, aber ich finde so, das geht niemanden was an, was ich in der Tasche habe, verstehst du? Also, das ist so 'n das das ist zum Beispiel so ein Grund, weswegen ich das nicht mache.
<chuckles> Okay. Ja. Ich meine, theoretisch hättest du könntest du auch wenn du dir richtig Mühe geben würdest, jede Flasche in so Papier einwickeln. <chuckles> Aber das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen Over the Top. Aber dann würde man es auch nicht hören. Ähm.
Ja, ja. Ja. Ja. Genau. Ähm, aber gut ich, äh mir ist das eigentlich auch klar, dass ich sage ich mal so, ähm und das gilt für viele andere Sachen auch eher so Alibi-Gründe suche, warum ich's nicht mache, ne? Natürlich es ist ja, wenn ich mich jetzt frage: „Okay, steige ich mit den Dingern in' Bus oder stapelt sich das hier ewig?“ Äh, ich habe halt auch schon mal überlegt, dass jetzt ich mit 'nem Kumpel, der 'n Auto hat, dass der mich irgendwann besucht und wir dann mal irgendwo halt, äh, hinfahren und ich ich das ganze Zeug los werde, was ich halt, ähm, so jetzt nicht in einzelnen Fahrten alleine im Bus oder so transportieren kann, ne? Das wäre dann sozusagen die Ultima Ratio.
Mhm. Genau. Das ist auch 'ne ganz ganz gute Idee, ja, dass du vielleicht 'nen Freund fragst. Alternativ, wenn du sagst, du hast kein Auto, könntest du ja auch, ähm ja, weiß ich nicht einmal im Monat, äh, dir entweder 'n Taxi oder 'n Mietwagen oder 'n Uber holen, irgendwas, ja. äh, günstig ist. Und da könntest du das ja auch gleich mit Dingen verknüpfen, wo du sowieso 'n Auto für bräuchtest. Äh, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, genau. Ja ja. Oder die Alternative wäre halt aber da das ist halt so 'ne Übung in Selbstdisziplin, dass ich mir halt 1 Tag pro Woche oder alle 2 Wochen sozusagen reserviere und so festlege nach dem Motto, ähm, dass ich es dann halt selber mache, damit die Grenze nicht überschritten wird und die Menge nicht so sozusagen explodiert, dass ich es nicht mit einem Mal schaffe. Das wäre auch noch so 'ne Möglichkeit. Aber da müsste ich vielleicht weiß ich jetzt nicht, in den Weihnachtsferien oder so, wo ich theoretisch mehrere Tage in Folge hätte könnte ich mich da drum kümmern.
Ja, ja. Also, wenn sich jetzt so viel angestaut hat an Habseligkeiten, die du die du loswerden willst, ja, dann wird's wahrscheinlich erstmal so sein, dass du 1, 2 Tage dich darum kümmern musst. Also 1, 2 Tage in Folge, weil's halt sehr viel ist, ja. Aber dann ist es ja erstmal wieder auf 'nem relativ annehmbaren Level. Und dann wär's wirklich gut, wie du gerade erwähnt hast. Wenn du so 'nen wie so 'nen Plan hast, ja, dass du sagst: „Okay, ein zweimal mal pro Woche, äh, mache ich solche Touren oder oder, äh, entrümple hier meine Wohnung ein bisschen.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja.
Und das sorgt dann auch dafür, ja, dass du natürlich nicht so viele Flaschen beispielsweise wegschaffen musst, ja. Und wenn das jetzt nur 3, 4 Flaschen sind. Ich meine, da wird dich keiner schief anschauen deswegen, ja, wenn du irgend
Mhm. Ja, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Gut, ne? Ich sage mir dann halt: „Okay, 1 Flasche, das sind jetzt 8ct.“ Ich könnte die theoretisch auch wegwerfen. Aber das das will ich dann irgendwie auch nicht, weißt du. Also, das ist das hat ja auch so seinen Sinn, dass es Pfandflaschen gibt und ich will ja jetzt auch dieses System irgendwie nicht aus Faulheit irgendwie, ähm, sozusagen boykottieren. Also das das das mache ich dann schon, ne? Und, ähm, klar, ähm, hast du völlig recht. Ähm, das ist sozusagen w das weiß ich eigentlich auch selber. Das ist halt eher so 'n so 'n vorgeschobener Grund. Äh, sozusagen das Gewicht. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht breche ja jetzt nicht zusammen, äh, nur weil ich da 'ne Tüte mit äh, mit Glasflaschen trage, ne? Aber ja, ja, das sind eher das weiß ich eigentlich auch. Das rede ich mir eher ein. Das sind so Bequemlichkeitsaspekte.
Ja. Ja, ja, genau. Aber wenn du da wirklich dir 'nen schriftlichen Plan machst, ähm also, nicht nur im Kopf den Plan, sondern auch wirklich das schriftlich. Entweder wo du sagst, damit kommst du besser zurecht. Entweder in 'nem digitalen Kalender wie auf'm Smartphone oder irgendwo auf'm Papier schreiben und das dann an Kühlschrank hängen, wo du den sch regelmäßig siehst.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
Ähm, vielleicht kannst du dir auch im Handy 'ne Erinnerung einstellen und das kann dann auch dafür sorgen, dass du 'n bisschen mehr in diesen Trott reinkommst. Am Anfang ist es schwer, ja, wenn man das bisher nicht gemacht hat, diese diesen diesen Ablauf, diese Regelmäßigkeit. Aber je öfter du das dann wiederholt hast, umso besser wirst du dich dann dran erinnern. Und ja, umso mehr wirst du das dann einhalten als Ri Ritual, sage ich mal, ja.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ja, ja, gut, das klingt das klingt nach 'nem ganz guten Plan. Also, für manche andere Sachen, wenn ich jetzt irgendwo regelmäßig so, äh, was bestellen muss oder so was habe ich schon so Handy-Erinnerungen mir gestellt. Und das müsste ich für solche Sachen dann auch machen. Und das ich denke, wenn einmal so ein bestimmter Rhythmus sich etabliert, dann ist diese Schwelle auch nicht mehr so da, äh, damit einmal anfangen zu müssen. Ne, das klingt eigentlich total logisch.
Mhm. Ja, ja, okay, gut.
Mhm, ja, gut. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und deine hilfreichen Tipps. Dann werde ich mich mal dransetzen, das auch umzusetzen.
Immer wieder gern. Und ich denke auch, dass du das schaffst. Ja, also, es ist jetzt auch nicht das größte Problem. Und das schaffst du bestimmt.
Mhm. Ja. Alles klar. Vielen Dank.
Jap.
Tschüss.